Ja, hallo, guten Morgen. <chuckles>
So, hi. <chuckles> Morgen.
Mhm.
Ja, Thema Reisen. Ich muss sagen, Reisefrust habe ich eigentlich selten gehabt, immer nur Reiselust. <chuckles>
Ah, gut, gut, sehr gut. Aber Reisefrust also kann man ja zweimal ähm, verschieden definieren. Entweder man ist frus frustriert, nicht reisen zu können oder innerhalb der Reise ist man gefrustet, weil die Reise nicht so ist, wie man sie sich vorstellt, ne?
Mhm. Ach so, ja. Ja, okay, wohl wahr.
Ja, welchen Reisefrust meinst du?
Ähm, also ich habe kürzlich ich sollte eigentlich nach Spanien, also beruflich und wollte dann verlängern, und das wurde dann ja abgesagt. Da war ich schon etwas frustriert.
Ja. Ah. Ja, ja, das verstehe ich.
Wollte nämlich nach San Sebastian, so 'ne schöne Stadt. Kennst du die? Ja, ja, die ist ich finde die wunderschön, die Stadt.
Ah, da war ich auch schon. Ja, ja, da war ich auch schon. Ja, ist sehr schön, mhm.
Ja, ähm ja, ansonsten, muss ich sagen ich bin ja häufig auch, ähm ich hatte n oft nie so 'n Plan, als ich so Backpacking-Touren gemacht habe. Ich bin halt einfach los mit 'nem Lonely Planet, ich bin gelandet und es gab ja auch
N ja. Okay. Ja. Bist du a alleine dann los oder mit Freunden?
Mhm. Ne, ne, alleine.
Boah, super.
Also, ich habe erste mal angefangen mit so Sprachkursen, dass ich zu Sprachschulen war. Und dann irgendwann dachte ich so: „Ach, die brauchst du eigentlich nicht mehr.“ Und man hatte sich eh schon an das alleine fliegen und so gewöhnt. Und da hat man ja viele Leute kennengelernt. Und dann irgendwann war ich dann rei reif fürs Backpacking.
Ja. Ja. Ah, super. Ja, wow, <chuckles> Abenteuer.
Und ich hatte dann sogar Leute, die mir sagten, oder die auch schon mal so fragten: „Ja, hättest du Lust zusammen?“ Und da war ich schon so: „Äh, besser nicht.“ Äh, weil man wird doch schon stark eingeschränkt, und ich habe sehr viele Leute auch unterwegs streiten sehen, und die Probleme hast du halt nicht, wenn du alleine unterwegs bist. Du kannst wirklich jeden Tag deine Pläne ändern, notfalls.
Ja. Ja. Ah, okay. Ja. Ja, klar. Okay, verstehe. Wow, aber da muss man schon ganz schön, also, ähm, mutig sein, finde ich finde ich.
Ja. Hm, ja, wie gesagt, das war so 'n bisschen 'ne Entwicklung, ne? Dass ich so über 'n paar Jahre irgendwie mal Praktikum in Spanien oder irgendwie 'n
Mhm. Und wann hast du damit angefangen? Mit in welchem Alter?
Hm, eigentlich direkt, äh, nach dem Abi. Da war ich einen Monat in den USA zu so 'nem Sprachkurs. Und da dachte ich: „Oh cool, sowas möchte ich mal irgendwie beruflich machen mit Reisen und Sprachen.“
Ja. Mhm. Ja, ja, toll.
Und dann, ja, hat sich das so 'n bisschen dahin entwickelt. Also, sehr langsam, weil ich dann erst nochmal irgendwie so 'ne Ausbildung gemacht hatte. Und dann war ich nochmal unterwegs und hatte auch da irgendwie so 'ne ähm, so 'n Praktikum in Spanien gemacht.
Ja. Klasse. Okay, ja. Ja gut.
Und, ähm, ja, dann wurde das halt so irgendwie immer mehr und dann halt mit dem ich habe auch tatsächlich studiert wegen der langen Ferien in Deutschland, damit ich die Zeit gut nutzen kann. Und ich dachte, wenn ich Sprachen studiere, habe ich die beste Ausrede, warum ich reisen muss. Ähm, das war's wäre jetzt tatsächlich also hier ohne Gedanken, was ich mit dem Studium machen kann. Das war eher so: Ich bin jetzt in den 20ern, ich habe 'ne Ausbildung gemacht und damit die Gesellschaft befriedigt und jetzt kann ich einfach machen, was ich möchte.
Aha. Ja. <laughs> Ja. Ja. Ja. Okay, okay. Ja, schön.
Und, ähm, ja, und dann halt viele Backpacking-Touren so dabei. Und was mir einfällt, wo es 'n bisschen schwieriger war mit dem Plan, das war in Bolivien. Weil in Bolivien wird viel irgendwie, ähm da gibt's immer diese ganzen Campesinos, diese Bauern, die machen oft so, ähm die sitzen auf der Straße und protestieren und, dass man da schon mal nicht durchkommt und ich war mal irgendwo im Wagen und dann musste man anhalten und dann haben die Sprit verlangt und bevor die einen haben passieren lassen, ähm, solche Geschichten dann irgendwie. Und wir sind auch einmal wollten wir mit einem
Ja. Okay, was ist da passiert? Ja. Ja. Ah, okay. Aber die, die waren jetzt nicht kriminell oder so und haben euch dann
ne, irgendwie nicht, aber vielleicht war ich auch zu jung und zu naiv, dass ich, ähm dass man immer glaubt, das passiert ja eh nichts. Und dann sind wir einmal am Bahnhof gewesen, da war ich dann mit 2 Engländern und einem Israeli unterwegs und wir wollten irgendwie weiter. Und, ähm, der Bahnhof, der hatte so 'n Riesen, ähm, Tor, so 'n eisernes Tor, so groß wie halt der Zug. Und, ähm, der ist noch nicht losgefahren. Und dann irgendwie wollten wir gucken, was da los ist. Und dann haben tatsächlich so, ähm, streikende oder wie auch immer Protestierende, ähm, Steine geschmissen. Da sind wir wieder zurück gerannt. Und dann irgendwann hieß es: „so jetzt alles schnell einsteigen." Und dann, ähm, wurde beim Zug alle Jalousien irgendwie auf die vor die Fenster gemacht, ähm, falls die weiter irgendwas schmeißen, damit da nichts eingeschlagen wird, dass
ja. Ja. Hm. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Oh. Oh. Ja. Aber gegen was ha haben die denn protestiert da? Oder wa warum haben die das gemacht? War das Protest? Was war das?
<clears throat> Ja, ist ganz viel Prozess. Es geht dann irgendwie auch um die Bezahlung von den Bauern und dass es zu wenig ist. Also, ich meine, Bolivien ist ja jetzt kein sonderlich reiches Land, ne? Ja, so was ging es halt.
Ja. Ja, ja, ja, aha. Okay, okay. Aber dann <chuckles> dann die Leute mit Steinen zu beschmeißen. Ja, weiß nicht, okay, seltsam.
<laughs> Ja, ich weiß nur, dass ich irgendwie 'n zu 'ner Freundin nochmal nach Argentinien wollte und dann irgendwie war ich jedes Mal ich so: „Ich f kann immer noch nicht kommen, jetzt sind hier grad Proteste, man kann hier grad nichts planen.“
Ja. Was hat die denn gemacht da in in Argentinien?
Ah, die wohnt da. Das ist 'ne Argentinierin. Die kannte ich von meinem ersten Aufenthalt vom Praktikum. Und danach war ich dann so backpacking und habe in Brasilien angefangen und dann über Bolivien.
Ah du ah. Okay. Ja. Du aber Brasilien ist doch total, ähm, gefährlich, oder? Ich habe immer nur gehört, dass man da alleine gar nicht auf die Straße gehen soll.
<clears throat> Ähm Ja, es es geht. Also, ich war halt tatsächlich gar nicht so lange. Ich war irgendwie in Rio, bin ich, glaube ich, gelandet und dann, ähm, bin ich, äh da gibt's Pantanal, das ist so 'n Dschungel, so 'n Dschungelcamp. Und von da aus bin ich dann ja schon weiter. Und aber ja, tatsächlich, als ich bei einer Reise irgendwie zurückgekommen bin, da wurde ich beklaut und höchstwahrscheinlich sogar von dem Busfahrer. Ich hatte was im Bus gelassen und dann waren 'n paar Sachen weg und ich habe irgendwie noch ihm gesagt, er soll anhalten, ich will die Polizei holen, aber das bringt in den Ländern nichts. Da wirst halt nur beklaut und ja, hast Pech gehabt. Und, ähm, ja, da war ich dann auch 'n bisschen zu naiv, aber ich hatte dann irgendwie noch immer Glück, wenn ich halt nur beklaut wurde, weil andere wirklich auch mit Messern oder so bedroht wurden, ne?
Ja. Okay. Ja, okay. Oh nein. Echt jetzt? Ah. Ja. Ja. Ah ja. Mhm. Ja, ja, okay. Ja, ich meine, das sind ja dann auch so psychologische, äh, Traumata, die man dann wahrscheinlich also, da hast du überhaupt nie was, äh, erlebt so, nix Bedrohung.
Mhm. <clears throat> Ähm Ja, wie gesagt, nur dass ich heimlich beklaut wurde. Also, ich habe in Bolivien einmal einen getroffen. Und dann war aber schon klar, e man soll nachts nicht auf alleine auf die Straße gehen. Und der ist einmal 'n bisschen gelaufen. Und der wurde tatsächlich von so ganz jungen, so 11 bis 13, so 'ner Gruppe, aber von Jugendlichen, da wurde der irgendwie bedroht. Und, ähm, ja, wir ich wir waren jetzt halt also, ich war da nie alleine nachts unterwegs, ne? Das ist in Bolivien auch schon zu gefährlich. Und in ja, ich habe mich dann mal dran gehalten und in den Ländern kosten Taxen ja auch nichts. Also, wenn ich dann mal unterwegs war, dann habe ich tatsächlich auch 'n Taxi genommen.
Ja. Ja. Ja, ja. Oh, wie f äh, mhm. Schlimm. Okay. Ja, ja. Mhm. Ja, okay, verstehe. Okay. Ja, sehr gut. Und f a warst du dann eher, äh, so im städtischen Bereich oder warst du da also ich meine, so Backpacking, kann ich mir vorstellen, das ist wahrscheinlich einfacher in der Stadt, oder? Oder warst du dann auch aufm Land?
<clears throat> Ähm, ja, also immer da, was ich mir anschauen wollte, ne? Ähm, in puh, ja, äh, s ich war un in so vielen Städten, deswegen kann ich das gar nicht mehr genau sagen. Also, jetzt in Argentinien zum Beispiel ist ja ganz im Norden, ähm, Iguazú, das sind so Wasserfälle.
Ja. Ah, schön! Mhm.
Da bin ich halt auch einmal hin und, ähm, ganz im Süden hat man 'nen Gletscher. Und da, ähm, also f f ist jetzt nicht zu vergleichen mit Buenos Aires, so 'ner Riesenstadt.
Ja, sehr gut. Okay. Ja, okay. Ja.
Und, ähm, da war es tatsächlich auch mal so so 'n Zufall gewesen, dass ich durch, ähm, jemanden, mit dem ich studiert habe, der hatte 'ne argentinische Freundin, und er meinte: „Kannst du mal ihre Mutter treffen? Sie würde dir Bargeld mitgeben.“ Weil Auslandsüberweisungen waren ja so teuer damals. Ich: „Ja, okay, kann ich machen, wenn ich dann auch mein Gepäck dalassen kann, bevor ich zurückfliege.“ Und dann sie nur so: „Ja, wo willst du denn hin?“ Dann habe ich ihr das gesagt und sie so: „Ja, mein Bruder wohnt da, ich gebe dir den Kontakt.“ Und dann haben die mich da tatsächlich aufgenommen und 'n paar Tage beherbergt. Äh, die Kinder waren nämlich selber irgendwie schon ausm Haus. Ähm, und das war auch alles so so ungeplant, ne? Ähm, und, ja
Ja. Ah, ja. Ja. Ah! Toll! Mhm. Ja. Ja. Und die waren auch lieb und nett und so alles?
Ja, total. Die haben sich um mich gekümmert, wie um ihre Kinder irgendwie, mich zum Busbahnhof wieder gebracht und so, ja.
Okay. <laughs> Ja, ah, das ist das ist schön. Hast du denen dann irgendwo was gegeben, so an Geld, oder? Ne?, okay.
Ne, mh mh. Gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob die das wirklich angenommen hätten. Ähm
Also, es war wirklich so, a äh, ja, weil sie einfach großzügig sind.
Ja. Also, die wussten dann ähm, also, ich bin dann, bevor ich halt ich bin dann noch mal irgendwie 'n bisschen rumgereist. Und dann zu dem Schluss wieder nach Buenos Aires. Da hat mich dann diese Mutter auch aufgenommen. Und, ähm, dann g hat sie mir so viel Gepäck mitgegeben für ihre Tochter. Ich so: „Ach, du meine Güte! Wie soll ich das denn unterbringen?“ Ich musste
Ja. Ja, okay. Ja, vor allem, du musst ja dann fliegen, oder? Also
Ja, ja, ich musste auch neu packen. Und ich musste so quetschen, damit ich alles unterbringen könnte. Hat sie noch irgendwie, weil die Tochter gerne malt, mir irgendwie Utensilien mitgegeben und Süßigkeiten, so typisch argentinische. Und dann halt auch noch Bargeld. Weiß ich nicht, das waren 500 $ oder sowas. Ähm, ja, das habe ich dann halt alles mitgenommen.
Eieiei. Mhm. Ja, ja. Oh, da hat sie aber dir echt gut vertraut auch, ne, weil du hättest ja auch- keine Ahnung- <laughs> das Geld einstecken können. Ja, super. Ja, super, sehr schön. Ja. Toll. Du, ich habe mal 'ne Frage. Mir hat jemand erzählt, dass in Argentinien dass es da so so 'ne Art, äh, deutsche, äh also die sind so deutsch, ähm, äh, Fan, deutsche Fans irgendwie. Die haben da auch es gibt deutsches Essen und, keine Ahnung, was es da, also
Ja. Ja, eigentlich schon, ja. <laughs> Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, es sind ja ganz viel Nazis damals nach Argentinien geflüchtet.
Ja, also kommt das daher?
Mhm. Und du hast auch noch einige deutsche Dörfer da. Und, ähm Mhm. Also, ich war mal und ich war also, ich war im Córdoba. Das ist so 'n bisschen nördlicher und dann irgend 1 Stunde von da mit den Öffentlichen. Das war irgendwie Ber Bergamo, oder so hieß das. Und da siehst du wirklich- wenn du irgendwo reingehst- g äh, deutsche Bierkrüge und so. Es war alles voll irgendwie mit deutschen Sachen, und
Richtige Dörfer? Okay. Mhm. Ja. Mhm. Ah ja, hu. Aber ist das nicht komisch, wenn man da so in also irgendwie so weit ist? Ja.
Hm, ja. Also, das ging noch. Ich was ich wirklich mal sehr komisch fand, ist, da saß ich im Taxi und dann, ähm, wollte der halt wissen, wo ich her bin, und wir so 'n bisschen geredet und er dann nur so: „Ah, Deutschland super und Hitler alles gut,“ und so.
Ja. Oh nein! Oh, furchtbar. Okay.
Und ich nur so zu ihm ich so: „Okay, das solltest du jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, ist 'n sehr sensibles Thema. Und, ähm, meisten Deutschen, die finden nicht so gut, was Hitler gemacht hat.“ Und, ähm, ja, da war ich sehr überrascht über ja, dass sie das irgendwie so nicht so negativ gesehen haben.
Ja. Ja. Ah. Okay, ja, es ist seltsam. Aber sind die nicht richtig aufgeklärt dann? Also, äh, ich meine es, ja. Wie kann man sowas gut finden? Also ich meine, äh
Ja. Ich ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es auch nicht. Also, ich war ja auch ziemlich jung, ne? Und ich finde so mit mit diesem ganzen Thema „Zweiter Weltkrieg“ ist man immer immer so übersättigt worden. Und man will ja auch nix damit zu tun haben, im Grunde genommen. Ach so, aber was vielleicht auch noch ganz witzig war, habe ich die Erfahrung dann auch in Argentinien, ähm, so was ganz Banales. Ich habe noch 'ne andere Deutsche kennengelernt. Und dann haben wir zu 4 Billiard gespielt. Also, wir als Deutsche gegen die anderen. Und dann irgendwie sollten die Verlierer sich auf die Theke stellen und die Hymne singen. Und wir gucken uns so an. Und wir so: „Ja, äh, wir wissen nicht, wie der Text ist." Und dann waren die so überrascht. Wie
Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Okay. Jetzt die argentinische, meinst du? Welche? Ah, ah, okay.
ne, unsere deutsche dann. Und, äh, dann waren die aber so überrascht, dass wir unsere eigene Landeshymne den Text nicht kannten. Und wir so: „Ja, woher sollen wir die denn kennen?" Ich meine, wenn du jetzt nicht so fußballaffin bist, und das war ich damals eh nicht. Und heute auch nicht. Aber, ähm, ja, das ist so. Ich finde es das ist auch so typisch, äh, in Deutschland. In anderen Ländern lernst du das, äh, zum Erbrechen und in Deutschland bloß nicht, äh.
<laughs> Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, stimmt. So 'n bisschen die Identität oder die Landesidentität ist so 'n bisschen abge ja, tut man so weg von sich drücken. Ja, ja, ja, ja, klar. Ja, ich meine, es ist halt äh, einfach die Geschichte ist zu zu schwierig, äh, würde ich mal sagen, um um da irgendwie stolz halt drauf zu sein. Äh, es ist i i ich bin ja jetzt hier in Frankreich und jedes Mal also ich ich habe oft auch einfach Leute, die mich fragen, ähm, ja, und immer direkt auf das Thema zurückkommen mit Nazis und so und es ist sehr unangenehm. Also, Deutschland ist halt leider irgendwie immer noch damit äh, ja und jetzt gerade auch mit den also ich kommt halt wieder gerade schon wieder, also es ist ja.
Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja, jetzt gerade klar. Deutschland, die s wurde ja jetzt auch beobachtet, mhm. Aber ich weiß nicht, warum ausgerechnet Deutschland dann so Ich meine, gucke dir alle anderen Länder an, die haben alle extrem rechts gewählt, ne?
Ja, sup ja. Ja, wobei ich denke: Äh, AfD ist eine der der brutalsten und ge also stärksten, äh, also wie soll ich das sagen, gefährlichsten von den allen Parteien, ja. Wobei, ich meine, in Frankreich die Marine Le Pen ist auch ganz schön <inhales> Ja, ist schwierig, ja, auch schon gefährlich. Also, ich hätte wählen können und ich habe es, äh, verpasst. U und zwar, äh, saud es ist mir, äh, das 1. Mal gewesen, dass ich, äh, hätte mich hätte in 'nen Wahlverzeichnis ein, äh, schreiben müssen, weil ich bei meinen Eltern die ganze Zeit gemeldet war
Mhm. Mhm. Ja. Hast du denn gewählt, ging das? Ah, okay, okay. Mhm. Ach so, mhm. Ah, okay.
und, äh, da ich, äh also, ich wollte es schon machen und dann stand da, äh, dass, wenn man sich schon mal eingetragen hat, ins Wahlverzeichnis, also den Vertr den Antrag schon mal gestellt hat, dann darf man den nicht noch 'n 2. Mal stellen. Und dann dachte ich, na ja, dann warte ich, dann dann kommt ja bestimmt was. Und dann kam aber nichts, und dann habe ich angerufen und habe gefragt, we „Äh, ich habe doch schon für die Europawahl habe ich doch schon den Antrag gestellt, ich warte auf meine Briefunterlagen“ und dann haben die gemeint: „Ja, ne, äh, das muss für jede Wahl jede Wahl muss ich neu 'n Antrag stellen." Äh, das war jetzt wirklich also t da habe ich mich auch ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Ja, also i ich wi jetzt weiß ich es, für die nächste, okay, aber es war jetzt so 'n bisschen blöd, ja. Da kam ich mir 'n bisschen doof vor. Man kommt sich man kommt sich auch 'n bisschen ausgeschlossen vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt jedes Mal aufs Neue 'n Wahlantrag stellen muss, also ich meine, ich bin halt Deutsche, warum reicht's denn nicht einmal, ja? Also.
Mhm. Mhm. Okay. Hm. Ach so, okay. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Okay. <chuckles> <chuckles> Mhm. Ähm, aber du bist in Frankreich registriert oder in Deutschland angemeldet, so?
Ja, ich wohne ja, ich bin angemeldet, also was heißt angemeldet. Ich ich scht zahle meine Steuern in in Frankreich, ja. Ja.
Okay. Und da sind's auch weniger?
Weniger was?
Weniger Steuern? <laughs>
Äh, äh, ne, kommt darauf an, <chuckles> welche Steuern. Also, äh, die, äh, vielleicht die, äh, Beru also die Einnahmesteuern sind vielleicht etwas weniger. Es kommt drauf an, in welcher Steuerklasse du bist. Äh, aber du hast, äh, Besitzsteuer, ist ziemlich schr ziemlich teuer. Mhm, ja, s sehr teuer, ja.
Okay. Mhm. Ja. Ah, okay, okay.